Iya sih bagus sih, cuman kan yang disayangkan tuh suka ada kayak pihak-pihak mungkin yang kurang suka dengan gagasan anak muda tersebut. Itu mungkin kayak, mmm, pemerintahan karena itu katanya mengambil hak kerjanya pemerintah gitu. Itu menurut Kakak, gimana tuh peran anak muda ini atau enggak pemerintahannya gitu?
Wah ini, mmm, mungkin ini ya kalau, kalau orang yang yang memiliki pemahana pemahaman yang sama bagaimana, eee, lingkungan itu sangat wajib dijaga ya, rasanya akan sangat disayangkan ya kalau misalnya eee, masih aja ada nih, ep apa itu, mungkin dari oknumnya atau pem yang Kakak bilang tadi tuh, pemerintah yang merasa kerjaannya diambil nih gitu. Harusnya kan, harusnya harusnya di-support ya, karena zaman sekarang ada sekelompok anak muda yang memang ke sebanyak apa, kebanyakan dari seusia mereka itu lebih menghabiskan banyak waktu main-main ya kan, lebih menyenangkan diri, nongkrong
Iyap. Iya betul.
dan tapi mereka enggak kan? Dan itu
Iya Kakak, kalau nggak?
apa ya? Ka kalau gue sih bilangnya, "Aduh, sayang banget kalo itu gak di-support sih," itu aja sih. <chuckles>

Eee, ada peristiwa kebanjiran misalnya di sebuah misal di di, di tempat tinggal misalnya gitu kan ya, di lingkungan kita gitu loh. Tentunya kalo paska banjir itu kan memang
Iya. Iya.
eee, akan nin meninggalkan banyak ini ya, kayak sampah lah atau gimana lah gitu ya kan. Nah kalo misalnya, mmm, kebiasaan, e gotong royong kita gak ada, ya gak ya pasti kita gak bisa juga dong misalnya memberisi bekas banjir itu apalagi
S sisa-sisanya iya. Iya betul.
kenanya jalan-jalan utama lagi gitu kan ya di komplek kita. Itu akan sangat akan menghambat banget itu.
Iya bener bener.